Ừm. Ô kê.
Ô kê, rồi vậy, a
Ô kê, bạn bắt đầu trước đi.
vậy, à, vậy thì, ờ, bạn từ đó tới giờ bạn có một cái ước mơ nào mà bạn nhất định phải thực hiện được hay hông?
Ờ, ước mơ của mình ấy hả? Ờ, thực ra thì, ờ, ừm, mình thì có rất là nhiều ước mơ, nhưng mà, ờ, có một số cái mình đã thực hiện được rồi và, ờ, điển hình nhất đấy là cái việc mà mình đang làm được cái công việc hiện tại cái công việc hiện tại của mình chính là cái mơ ước ngày xưa của mình ấy. Thế cho nên là mình nghĩ là nó đã là một ước mơ thành ờ, biến thành hành động thực tế rồi. Ờ, còn bạn thì sao?
Ờ. Vậy hả? Ờ. Ừm, mình thì cũng có nhiều ước mơ lắm nhưng mà, kiểu như, ơ, nó hông có đi thi, a, đúng với lại cái ý muốn của gia đình mình á cho nên là vẫn đang trong quá trình phấn đấu thôi, vậy thì chắc bạn, ơ, thực hiện được ước mơ của mình rồi thì chắc cảm thấy vui lắm nhỉ?
Ừm. À! Ừ, thực ra thì, ờ thực ra thì, ờ, mình nói chung là khi mà bạn đạt được một cái điều mà bạn mong muốn ấy thì chắc chắn là sẽ có một cảm giác đấy là thỏa mãn. Ờ, thì hiện tại thì mình cảm thấy khá là thỏa mãn với, ơ, những cái gì mà mình đạt được, đương nhiên là sẽ cần phải phấn đấu thêm. Ờ, nhưng mà
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đâu có ai dừng lại.
Ừm, ờ, thế còn bạn thì sao? Tức là, như mình nghĩ là ai cũng sẽ có những cái ước mơ nào đấy mà mình mình thực hiện n mình phải hành động để thực hiện nó ấy và chắc là nó cũng sẽ phải thành hiện thực chứ. Ví dụ như là bạn mơ ước, ơ, khi đi học ước được điểm cao chẳng hạn, thì cũng phải hành để đạt được nó chứ, đúng không?
Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm, nếu mà Nếu mà cố gắng tới cùng thì mình nghĩ là ước mơ nào cũng thực hiện được thôi. Ờ, đối với mình thì là có nhiều cũng có một nhiều cái, gọi là, ước mơ lắm, nhưng mà, ừm, điều kiện thực tế nó vẫn chưa cho phép á, còn ước mơ hiện tại của mình là chắc là tự do tài chính nha.
Ừm. Ờ. OK, thế thì, ờ, <tsk> ờ, thì đấy là ước mơ của bạn, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi.
Ừm. Thực OK, thế thì bạn nghĩ là bạn sẽ làm thế nào để bắt đầu thực hiện nó?
Ừm, thì, ừm, dĩ nhiên là muốn tự do tài chính thì cũng phải có một công việc ổn định thôi. Ờ, người ta thường nói cái, kiểu, mà "phi thương bất phú" á, nhưng mà chắc mình hổng có, ơ, khiếu kinh doanh, cho nên là mình, ờ, tập trung vào công việc và phát triển bản thân mình trong công việc đó thôi. Ờ, vậy, bạn thì đã là một người, gọi là, cũng, ưm, đã, một, ừm, có được một thực hiện được một ước mơ của mình rồi và vẫn đang cố gắng, vậy thì bạn bắt đầu thực hiện nó là như thế nào?
Ừm. Ừm. Ờ. Ồ. Ờ, thực ra thì, ờ, ờ, đối với mình thì cái việc mà có ước mơ ấy, thì nó sẽ chỉ là một cái mục tiêu thôi, còn để đạt được ước mơ thì mình phải có, ơ, một cái kế hoạch và, ờ, mình phải bắt đầu hành động. Thực ra thì nhiều khi mình vẽ sẵn kế hoạch rồi, nhưng mà có thể là cái quá trình thực hiện của mình nó sẽ không theo suốt cái kế hoạch đấy theo 100% được. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc bắt đầu và nỗ lực thì, ờ, nó là cái việc để biến ước mơ thành thực tế nhanh nhất.
Ừm. À há. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, mà cũng phải linh hoạt nữa, đúng hông? Kiểu không nếu mà hông đi theo kế hoạch của mình mà mình, à, bỏ luôn thì nó lại không thành hiện thực được rồi.
Đúng rồi. Thì đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, chính xác. Ờ, nói chung là mình phải kiên trì và chắc chắn là nếu mà mình mình, ờ, một lúc nào đấy mình thất vọng gục ngã mà mình mất niềm tin thì, ờ, thì mình sẽ rất là dễ thất bại ấy.
Phải tìm Ừm, và lúc những cái dĩ nhiên là sẽ có những cái khúc, ơ, mà mình cảm thấy là, ừm, gặp trở ngại vậy rồi, mà mình vẫn phải tìm một cái gì đó để tiếp tục thôi, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. Thực ra mình có thể nói chi tiết hơn đấy là, ờ, ừ, cái ước mơ của mình thực hiện được bây giờ đấy là mình ra trường và làm cái công việc mà mình mong muốn hồi mình học đại học, và mình đã mong muốn là mình có thể là tiếp tục theo đúng cái ngành học và làm được cái công việc đó. Nhưng mà thực ra là trong quá trình học đại học ấy, thì rất nhiều lúc mình cảm thấy là mình mông lung và cảm thấy là mình không hợp với cái ngành này, có thể là sau này mình không thể theo cái ngành này được. Nhưng mà mình ừ, đúng rồi, nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng, cố gắng từng ngày, kiểu như là, OK, thôi hôm nay mình học thêm một tí, một tí, mình đọc thêm một chút. Thì sau đấy mình đến bây giờ mình cảm thấy là, mình vẫn có thể theo được, thì mình nghĩ đấy là thành công rồi. Và cái ước mơ của mình, ít nhất là nó đã thành hiện thực đấy là mình có thể trụ được với cái ngành rồi.
À. <chuckles> À, vậy hả? Ừm, ờ, vậy là cũng giỏi lắm rồi, mình thấy cũng ít người mà người ta có thể là theo đúng cái ngành mà người ta đã chọn lúc đại học lắm, toàn toàn làm trái ngành là đa số thôi.
Ừm. Ờ, thì mình cũng, ờ, <tsk> cũng trộm vía. Ờ, thế còn ừm, thế còn bạn thì sao? Nếu mà bây giờ, ờ, mình nghĩ là bạn bắt đầu hành động thì bạn nghĩ là bạn sẽ làm gì để để cái mục tiêu tự do tài chính của bạn nó có thể thành hiện thực được?
Ừm. Trộm vía, trộm vía. Ờ, thì mình vẫn đang, ờ, vẫn đang trên đường thực hiện thôi, mình cũng đã bắt đầu rồi, mình vẫn đang trên đường thực hiện thôi. Thì, ừm, mình cũng thực mình cũng là may mắn khi mà ra trường rồi thì cũng kiếm được một công việc, tại cái chuyên ngành của mình nó rất là rộng, nó bao rộng ấy, cho nên là, ưm, công việc của mình cũng có thể tạm, gọi là, phù hợp với chuyên ngành. Ờm. <clears throat> Thì đâu cái chuyên ngành nó đâu phải là cái thứ duy nhất để giúp mình trụ trong công việc, đúng hông? Mình cần kỹ năng, mình cần thêm nhiều kiến thức liên quan nữa thì mình vẫn sẽ trong quá trình làm việc thì mình vẫn sẽ tìm hiểu những cái đó, rồi mình áp dụng vào để có thể, gọi là, thăng tiến hơn thôi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm, chính xác. Và nhiều đôi khi thì cũng có yếu tố may mắn nữa.
Ừm. Ừm, may mắn cũng quan trọng. <chuckles> A, những người những người không may mắn thì sẽ mất lâu hơn, đúng hông?
Wow! Đúng rồi, chính xác. Ừm. Đúng rồi, thực ra bản thân mình cũng thấy là mình có may mắn. Ờ, cho nên là <tsk> cái việc thực hiện ước mơ đấy nó cũng s nhanh hơn và nó cũng suôn sẻ hơn.
<laughs> À, ờm. Vậy thì trong cái những cái khoảnh khắc đó thì những nguyên trong suốt cái giai đoạn đó thì bạn có thấy là, ờ, ờ, những khó khăn nào mà bạn thường hay gặp, và, kiểu như là, bạn có thấy là những người khác cũng gặp những khó khăn tương tự đó hông?
Ừm. Ừm, thực ra thì, ờ, cái khó khăn đối với mình thì mình nghĩ là đôi khi là mình sẽ bị nản ấy, bị bỏ cuộc ấy. Và thực ra xung quanh mình thì, ờ, nói gần nhất là các bạn bè học cùng cái ngành với mình cũng cảm thấy cũng cảm thấy như thế. Thì, ờ, khi mà mình vượt qua thì mình chỉ nghĩ là ô kê. Thế thì đây là một cái phần mà ai ở cái giai đoạn này, hoặc là ở cái lĩnh vực này đều phải trải qua thôi. Và mình, kiểu, không một mình ấy, có những người khác cũng thế, mình không phải đúng rồi thì mình, ờ, cứ tiếp tục phấn đấu thôi, mình không phải cảm thấy là mình thất bại quá.
Ừm. Vậy hả? À. Đỡ cô đơn nhỉ? Ờ. Vậy thì bạn nghĩ sao với cái việc mà không được người xung quanh ủng hộ theo đuổi ước mơ ha?
Ừm. Ừm. Ờ, không được người xung quanh ủng hộ à? Ừm thực ra thì, à, mình nghĩ là, ờ, nếu như mà bạn cái nội tâm của bạn vững ấy và bạn đủ quyết tâm để theo đuổi cái đấy ấy thì những cái lời, ờ, ngăn cản s hoặc là ý kiến của người xung quanh nó cũng chỉ là chủ quan thôi, còn, ờm, ờ à, khách quan thôi, sorry. Còn cá nhân mình ấy, chủ quan ấy thì mình mình cảm thấy là mình làm được và mình chắc chắn mình quyết tâm với cả cái, ưm, cái mục tiêu đấy thì vẫn ô kê.
<chuckles> Ừm, thì tại mình thấy cái đó nó cũng là một cái khó khăn phổ biến á, tại vì, ờ, mình làm cái gì thì đ cái, a, mà mặc dù có những người sẽ không thừa nhận nha, nhưng mà cái mà mình hướng đến vẫn là cái sự công nhận của những người xung quanh á, những người quan trọng với mình, nhưng mà nếu mà không được cái đó thì cũng hơi buồn. Cho nên là khi mà bị như vậy thì khó kiên định với lại cái mục tiêu của mình hơn nhiều lắm á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, ờ, đúng rồi. Thực ra thì, ờ, cũng khá là đúng. Tại vì nha nếu, ừm, bạn phải thật sự là bạn rất là mạnh mẽ và bạn, kiểu, đạp lên dư luận để sống thì bạn có thể ờ, đúng rồi, phải đam mê nữa. Còn như mình thì thực ra khi, mình thì khá là được gia đình ủng hộ với cả cái ước mơ của mình ấy, cho nên là, ờ, mọi thứ nó cũng khá là suôn sẻ.
Với lại đam mê, đam mê cực kỳ nữa. Ờ, vậy
Ít nhất là mình có chỗ dựa về tinh thần.
À, như vậy cũng tốt. Đúng rồi, kiểu, lúc mà mệt mỏi quá thì cũng muốn một người thân thiết với mình, kiểu, à, giờ làm vậy là tốt rồi, cố lên nha, chứ hông phải là, ờ, ừm, ừm, nói đã nói rồi mà, hay là dí gì như vậy.
Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, chính xác. Thực ra thì, ờ, ờ, ừm, nếu mà có cái người an ủi như thế ấy, thì, ờ, mình, ờ thì thì mình được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Thì, ừm, khó khăn thì nó cũng sẽ vượt qua dễ hơn thôi.
Ừm. Đúng rồi, ờ, mà, kiểu như là, thì khi đôi lúc thì nếu mà cảm thấy một mình quá á, ừm, thì bạn sẽ làm gì để duy trì cái động lực của mình? Giống như có nhiều người người ta sẽ bỏ cuộc giữa chừng luôn á.
Ừm, thật ra, ờ, với mình thì, ờ thực ra với cá nhân mình nhá, thì, ờ, trong cái quá trình mà mình, à, cố gắng như thế này thì gia đình của mình ủng hộ, nhưng mà chỉ ủng hộ về mặt tinh thần thôi, còn đôi khi thì mình vẫn phải một mình phải chiến đấu và và có những cái khó khăn ở trong cái công việc và cái ngành nghề của mình mà mình không chia sẻ, mọi người không thể hiểu được. Hoặc là hoặc là mình chia sẻ nhưng mà mọi người phản đối và mọi người cảm thấy nó là một cái điều rất là bình thường, không đến mức mà mình phải cảm thấy stress hay cảm thấy căng thẳng với cái đấy, thì mình sẽ chọn
À, à. <laughs> Thì thì, kiểu như là, người ta cũng đâu có hiểu được đâu, đúng hông?
chia sẻ đúng người đúng rồi, thì mình sẽ chọn chia sẽ với người hiểu và chắc chắn là sẽ có những cái người mà họ cảm thấy là nó nó đồng cảm được ấy thì từ đấy mình nghĩ là mình cũng vẫn đang làm đúng. Nói chung là bản thân mình đối với cá nhân mình ấy thì, à, ừm, cái sự độc lập của mình nó hơi kém, cho nên là mình luôn phải tìm một cái người để để push mình lên ấy.
Ừm. <chuckles> Ừm, và với lại mình thấy là nếu như mà một người mà có thể đồng cảm được với mình á là người ta cũng hiểu mình á, thì tới lúc đó mình cảm thấy, à, người ta cũng, ờ, gọi là, hiểu những gì mình trải qua thì ng có thể người ta đã trải qua rồi thì mình cũng sẽ làm được, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, mình phải có, mình cũng cần có một cái hình mẫu để mình hướng theo nữa. Đó, nhưng mà bạn, ờ, có đồng ý với mình là cái việc mà yến biến ước mơ thành, ờ, hành động thực tế ấy thì mình vẫn luôn luôn phải phải có bước chuẩn bị và mình phải bắt đầu mình mình phải bắt đầu, mà mình phải chấp nhận, ờm, khó khăn, trải qua khó khăn không?
Ừm. Đúng rồi, tại vì đâu có nếu mà, ừm, bước vào làm mà không gặp khó khăn gì thì mình cũng đâu rèn luyện được, mà hông rèn luyện thì đâu phát triển đâu, đúng hông? Ờ, đó, cho nên là, kiểu, ờm, tâm lý tâm lý phải rất là vững, tại vì không phải ai cũng may mắn c được kiếm được người ủng hộ hoặc là kiếm được người hiểu mình. Ờ, đối với bản thân mình thì mình thừa nhận, mình có dám nhận là bản thân mình khá là độc độc lập, nhưng mà những cái lúc mà thật sự rất là mệt á, vẫn muốn có người an ủi, nhưng mà đừng có an ủi sáo rỗng quá, kiểu, ờ, "cố lên đi, mai rồi sẽ tốt hơn thôi", <chuckles> như vậy nghe nó vui, nó nó nó không có vào được cái cảm xúc á, nó không có giải tỏa được.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, ừm. Thì, ờ, bản thân của mình thì vẫn phải luôn phải cố gắng thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà có người đ đồng hành thì sẽ dễ hơn. Ờ, thì cái việc mà để biến ước mơ thành hiện thực ấy thì mình nghĩ là luôn luôn phải trải qua khó khăn thì cái khi mà ước mơ đấy thì thì nó mới có ý nghĩa, đúng không? Bởi vì ước mơ thì nó là một cái mà mình, à, không phải phải mất thời gian và khó khăn thì mới đạt được ấy, thì nó mới gọi là ước mơ. Còn nếu không thì mà nó đến dễ dàng quá thì mình thấy là kh nó không đạt.
Ừm. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi. Nó không nó không có được quý như là, ừm, cái mà mình phải khó khăn trải qua mới có được, đúng không?
Ừm, đúng rồi. Ờ, thế thì bạn có cách nào để duy trì động lực không? Nếu như bạn là một người độc lập.
Ừm, với lại kiểu ừm. À. À, đối với mình, động lực của mình là thì cái mục tiêu của mình thì mình cũng đã nói là tự do tài chính á. Nhưng mà thực chất á thì tự do tài chính cũng hông phải là do bản thân mình nữa, mà, kiểu, những người tin tưởng mình giống như là mẹ mình hoặc là những người đang bên cạnh mình nè thì, ờ, mình cũng muốn là ừ, ừ, tại vì bây giờ thì có có tiền mua tiên cũng được mà, đúng hông? Cho nên là mình cũng muốn là dùng chính sức mình để có thể là cung cấp được cho những người xung quanh mình những thứ mà họ muốn. Mặc dù có thể là họ tự làm được đó nhưng mà mình làm cho họ thì họ vui, mình cũng vui, và họ cũng sẽ làm lại cái gì đó cho mình, có qua có lại.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng. Ờ. Ừm. À, OK, mình tức là bạn, ờ, bạn bạn muốn nhìn thấy kết quả, bạn muốn nhìn thấy thành quả khi mà cái ước mơ đấy thành hiện thực. Ờ, bạn dùng cái thành quả đấy để làm động lực, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi, ờ, với lại, kiểu như là, kiểu, mình cũng khá là quan trọng cảm xúc á, cho nên là mấy cái đó nó sẽ làm mình vui hơn là, kiểu như là, ừ, đạt được tự do tài chính rồi tự bản thân mình tự thưởng cho mình. Những cái đó thì mình nó nó nó hông có tiếp động lực với mình bằng trao đổi với người khác như vậy.
Ừm. Ừm. A, ô kê. Có nghĩa là bạn, ờ mình thấy là bạn, ờ, cũng khá là muốn san sẻ cái, ưm, cái thành quả và cái niềm vui, đúng không? Và đóng góp, kiểu, cũng muốn
Đúng rồi, chia khi mà ừm.
Ừm.
Chia sẻ ra như vậy á, kiểu, ơ với lại mình ờ, cũng cảm thấy là, ừ, mình như vậy thì mình cũng có thể là cái hình mẫu với lại cái chỗ dựa cho người khác. Thì, mình như vậy thì người ta, gọi là, người ta ngưỡng mộ mình á, cảm giác nó cũng khá là vui, nó cũng khá là, ờ, hạnh phúc.
Ừm. Ờ, ô kê. Thực thực ra thì ai cũng muốn được công nhận mà, đúng không? Nên là, kiểu, việc ngưỡng mộ cũng là một cái cách mà người khác công nhận mình.
Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà, kiểu, ơ, khi mà gặp khó khăn ấy thì, những cái đó là những cái chưa thấy được liền á thì mình sẽ, kiểu như là, à, hôm nay mình làm được cái này, cái này, cái này, rồi thì một ngày nào đó mình sẽ làm được hơn thế thôi. Thì đó cũng là một cách để mình giữ được cái động lực của mình trong lúc mình chưa thấy kết quả.
Ưm, ừm. Ô kê. Ô kê, mình nghĩ là đấy là một cái cách giữ động duy trì động lực cũng khá là hay. Mình mình có thể, ờm sau này mình có thể tự tự áp dụng với bản thân mình cũng được. Ờ, ô kê, cảm ơn những chia sẻ của bạn nha.
<chuckles> Ừm. Ô kê, cảm ơn bạn đã chia sẻ nha. Mình thấy mình cũng có học được một số thứ. Mình rất là vui.
Ô kê. À, cái cái thank you.
Ô kê. Cảm ơn bạn nhiều.